ถูกต้องเลยครับ อ่า เราอาจจะตั้งเป้าว่า เออ วันเนี้ยจะออก จะออกไปข้างนอก แต่ไม่ต้องแบบปั่นจักรยาน หรือไม่ต้องวิ่งก็ได้ ขอแค่เดินไปชมวิว ชมธรรมชาติ อะไรอย่างเงี้ยครับ ให้ ให้ ให้เหมือนกับตัวเราไปรับลมเนาะ แต่ในอนาคตวันพรุ่งนี้ วันถัด ๆ ไปอะ อาจจะมีการเพิ่มเป็นแบบวิ่งบ้าง วันนี้มาในรูปแบบของปั่นจักรยาน หรือแบบไปขับรถเล่น อย่างเงี้ยครับ มัน มันก็เป็น แล้วแต่
ค่ะ อืม ได้เลย ค่ะ แล้ว อืม แล้วอย่างเงี้ย คุณน่ะมีกิจกรรมที่ทำกับคนในครอบครัวบ้างไหมคะ? แบบโดยเฉพาะเด็กหรือคนแก่ที่แบบมันไม่ต้อง ใช้พลังงานมากมาย แต่ว่าเรากับครอบครัวได้ใกล้ชิดธรรมชาติไปด้วยกันน่ะค่ะ
ครับ โอ้โฮ อา โอ้โฮ ก็จะเป็นกิจกรรม อาจจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ครับ คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า เออ ผู้สูงอายุที่บ้านแล้วกัน เป็นคุณตา คุณยาย หรือแม้แต่คุณพ่อเองครับ เป็นคนที่ ที่ชอบทำสวนอยู่แล้ว แบบว่าทำสวนในที่นี้คือ อาจจะมี ส ปลูก การปลูกต้นไม้ครับ คือเขาจะมีการ ชอบมากเลย แล้วเราก็จะคอยหากิจกรรมอย่างงี้ดีกว่า ในการที่ไปช่วยเขา อย่างงี้ครับ อันนี้
ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อื้อฮือ ซึ่งกิจกรรมนั้นคือทำสวนกับเขาเหรอคะ?
ถูกต้องครับผม คือเขา ถ้า ถ้าเป็นดัง ง ส่วนของคุณตา คุณยายครับ เขาจะชอบในการจัดสวน ก็คือมีการซื้อต้นไม้ ซื้ออะไรมาลงที่บ้าน อย่างเงี้ยครับ เออ ใช่ครับ
อา ซื้อหินตกแต่ง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันเป็นความสุขเล็ก ๆ ของ ของคนสูงอายุจริง ๆ แค่เห็นก็ชื่นใจ อย่างเงี้ยค่ะ
<laughs> ถูกต้องครับ แต่ถ้าเป็นในคุณพ่อของเราอะครับ ก็เป็นในรูปแบบหนึ่งก็คือเขาอะชอบเลี้ยงปลา เออ เขาจะมีการเอาปลามาลงหรือแบบจัด จัดน้ำพุเนาะ ที่แบบปลาเขาอยู่ อย่างเงี้ยครับ ก็มีการ เราก็จะมีการแบบไปช่วยจัด แบบออกแบบ หรือตกแต่งให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับ อืม แล้วผมรู้สึกว่า
อืม เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเลยค่ะ
อืม ใช่ครับ เป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้คนในครอบครัว แล้วก็คนใกล้ชิดอะ เราได้แบบ เออ อยู่ใกล้ธรรมชาติมาก ขึ้นนะครับ

จำไม่ได้หรอกครับ แต่ว่าตอนนั้นมันคงเป็น ด้วยความวัยรุ่นแหละครับ ด้วยความเป็นมัธยม แล้วก็ เราก็เป็นชื่อเรียกแบบเอาไว้ เอาไว้ เอาไว้โชว์สาวนะ ยอมรับตามตรง ณ ยุคนั้น เออ แต่มันก็รู้สึกว่า มันรู้สึกว่า เหมือนกับต้นไม้ต้นนั้นน่ะ มันมีชีวิตจริง ๆ อะ โดยที่ไม่พูดอะครับ เออ
อา เข้าใจเลย ค่ะ ๆ ๆ ว้าย! ยังไงคะ?
ก็คือเหมือนกับเรา เรา บางอย่างเนาะ ถ้าเราได้ ได้รับแบบ เรา เราดูแลมัน หรือเราใช้ใจในการแบบประคบประหงมมันน่ะ เราเหมือนจะมีความผูกพัน หรือความรู้สึกบางอย่างที่มันยึดโยงกับตัวนั้นน่ะครับ
อุ๊ย! เราก็เป็นนะคะ แต่ว่าเราจะไม่เป็นกับต้นไม้จะเป็นแบบ แบบปลา
อืม อืม เออ ๆ ก็เป็น นับว่าเป็นอีก อีกเรื่องราวเนาะที่จะทำให้คนน่ะใกล้ชิดกับธรรมชาติของแต่ละรูปแบบ
ค่ะ อุ๊ย! มัน แต่มันก็ทำให้ใกล้ชิดธรรมชาติขึ้นเนาะ จากการที่เราแบบ ไปนั่งไปพูดคุยไปตั้งชื่อให้ต้นกระบองเพชรของเรา <chuckles>
เออ ถูกต้องครับ คือ คือมีครั้งหนึ่งจำได้ครับว่า แบบช่วงนั้นน่ะผมก็ทำ ทำงานกับ ตอนนั้นเรียนเป็นมัธยมปลายเนาะ ก็เหมือนมีการบ้านเยอะ มีงานที่จะต้องแบบเตรียมสอบ แล้วก็เครียดเยอะมาก ๆ เลยอะ แต่พอออกไปเจอระเบียงอะ แล้วเจอกับไอ้เจ้าต้นกระบองเพชรน่ะ มันรู้ เออ รู้สึกเหมือนเราได้ reset ระบบของตัวเองเร็ว ๆ เหมือนกันนะ เออ
ค่ะ ก็ต้นกระบองเพชรเหล่านั้น อา มันเหมือนแบบทำให้เราแบบเติมเอเนอร์จี เติมพลังเนาะ
ใช่เลยครับ แล้วมันตลกตรงที่ว่า ตอนแรกอะเราก็ซื้อมาเพื่อ เพื่อเอาไว้โชว์สาวเอาไว้ให้เท่อะ ไม่เคยตั้งใจที่จะใกล้ชิดธรรมชาติเลย แต่ว่าต้นไม้
คือกลายเป็นตกหลุมรักมันแล้วจริง ๆ
โอ้โฮ เรียกว่า ถ้าเป็นภาษาในปัจจุบันอาจใช้คำว่า "โดนตกเข้าให้ดั่งจัง" เออ <chuckles>
โดนต้นกระบองเพชรตกเข้าให้อย่างจังเสียแล้วล่ะคน ๆ นี้ ค่ะ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ เรา เราก็ยังมีความใส่ใจกับต้นกระบองเพชรนี้เหมือนเดิม?
ใช่ครับ อืม โอ้โฮ